Скажи, пожалуйста, что делает дом по-настоящему тёплым и приятным для тебя?
Ух-ух-ух. Мне кажется, такой объёмный вопрос. <chuckles> Нельзя выделить что-то 1 и и всё, и на этом остановиться. Ну, наверно, стоит начать <chuckles> да, с самого важного.
<coughs> Мгм. Ну начнем с самого важного для тебя вот. Без чего невозможно представить, да.
А. Что для меня тёплый и приятный дом? Это когда в нём уютно, Да, причём, понимаю, что уют, э, может быть разный. Но при этом я понимаю, что для меня уют это, наверное, в первую очередь выбранные цвета. Не должно быть каких-то ярких, кричащих, а, у жутко тёмных цветов, да? Там не знаю, чёрные потолки или какая-нибудь красная мебель- меня скорее оттолкнёт, и н я не буду чувствовать в этом доме себя, м, уютно.
Мгм. Мгм. Классические цвета больше, да?
То есть, да, ну, такое м-да. Мне кажется вот, э, а, природные цвета какие-то может быть, а, пускай это будет, а, с, э, желтый цвет, но чтобы он был, ну, какой-то приглушённый, а не вот лимонно-яркий, такой вот, а, бьющий в гла в глаза цвет.
Н-да. Ай! Тут же такой разброс, да, в тонах. Это же вообще зелёный, зелёный, тёмно-зелёный, ядовито-зелёный и ещё какой-то, и все по-разному смотрятся. Да, это действительно так.
Э, да, большой, большой. Мгм. Н-да. Да-да-да. Э, э, ну вот и всё-таки что-то ближе, а, к природным цветам. И т знаешь, мне кажется, это щас, а, с жизнью меняется. То есть, когда я была моложе, мне казалось, мне хочется жить, а, в, э, окружении чего-то такого яркого, чего-то такого, м, э, твоё настроение поднимающего. А сейчас понимаю, что нет, это скорее возбуждает твою нервную систему. И вот когда ты окружён, а, более какими-то такими мягкими цветами, тебе спокойнее, тебе уютнее в этом. Ты быстрее восстанавливаешься, чем когда вокруг тебя всё вот это вот бьет в глаза. А, вот этот вот, весь ассортимент цветов, которые ты нашел в магазине.
Мгм. <chuckles> Н н да, но тут еще влияние моды, да, как-то сказывается, наверное. Потому что вот, а, ремонт т т там в 2015 года, от 2020 отличается, а, кардинально. То есть там уже какие-то цвета считаются вульгарщиной, щас какие-то уже такие более матовые.
Ага. А ну, есть, наверно, такое. Есть, наверное, такое, да. Э, сэ ста э, я с тобой соглашусь, но тем не менее, знаешь, я помню была какая-то такая или даже сейчас это продолжается, а, мода на какие-то такие, а, белые интерьеры. А, я как-то вот немножко далека. Для меня белый цвет- это цвет холода, больниц. Я их всеми силами избегаю, вот этих вот, всего-всего белого. А г да. Да, да, т то тоже важно.
Мгм. Мгм. <chuckles> Ну да. Тс тут уже у кого какие ассоциации действительно <chuckles> с Слушай. А может у тебя кроме, кроме, да, самого там, ну, какого-то, э, э, пусть даже внешнего вида, да, та самих стен, да, ремонта, может быть. Может, есть какие-то мелочи, которые вот сразу бьют в душу и создают вот вот это тёплое чувство, что ты вот в таком прекрасном, хорошем, уютном месте? Может, это какие-то запахи, может когда люди какие-то, может когда семья дома? Может вот в таком плане.
Мгм. А ты знаешь, а, для меня вот уютный запах- это запах яблочного пирога с корицей. Мне кажется, ничего более, это не знаю откуда. Э, да, у меня в детстве мама довольно часто пекла, но сказать, что только там, знаешь, яблочные пироги это ошибочное утверждение. Она пекла много разного. Но вот именно тепло и душевность, э, у меня вот, э, печёные яблоки, вот это сладенький такой запах корицы, ванили можно добавить и всё. И, и можно. <laughs> Да, да. <laughs> Это, да-да. Это точно. Просто, а, за это, мне кажется, душу готов отдать. Если вот этот запах где-то почувствуешь. Это т такое.
Так, и откуда это у нас? Из детства, может. Ага. Мгм. Ну это то, что запало тебе в душу, да? Я чувствую, как ты уже прям хочешь кусочек съесть этого пирога. А. Ну вот если, э. А ты п готовишь дома вот этот пирог и у тебя возникает чувство вот уюта из-за того, что этот запах из детства, ассоциации?
Ну я периодически, э, периодически пеку, да. И мне кажется, я как раз, э, не столько люблю его поесть, сколько понюхать. <laughs> А потому что, ну, ещё он же всё равно, а, сохраняется доста довольно долго. Да, там может быть час, 2, 3. Вот. И ты, вот это вот, в этих ароматах купаешься. Это классно.
<chuckles> Н-да, то есть и приятные впечатления, и воспоминания там для домашних своих, да, для детей, может быть, или там для
Мгм. Ну, хочется верить, да, что им тоже это в память ап западёт, они будут вспоминать о доме вот, э, через такой запах. Посмотрим.
Мгм. А ты? А не жгёшь случайно, ам, благовония всякие? Да.
Свечи. Ты знаешь, почему-то нет. Почему-то нет. Мне всегда кажется, что ну, какие-то немножко другие как будто бы это запахи, какие-то более химические, что ли. Может быть просто я не нашла ещё для себя вот, вот то самое, вот тот вот аромат вкусный, но вот именно с для запаха- нет, скорее не жгу, чем жгу. Я, э, люблю зажигать свечи, но чисто так, знаешь, для настроения. И как будто бы знаешь, ты видишь вот этот живой огонёк, а за окном прохладненько, и как-то так, тебе вот это вот <chuckles> добавляет уюта и тепла в дополнение, там, к тому же пирогу. Вот. А вообще, знаешь, а, я ещё очень, а, люблю, а, такие уголки, скажем так, а, в котором стоит там лампа настольная, креслице, куда можно залезть и почитать там. Вот такой уголок Не основной свет должен быть. Да, это дол это должна быть настольная лампа, ну там и либо нас настенная. Но чтобы, а, свет был таким, знаешь, м, тёплым.
Мгм. <laughs> М-да. Это не основной свет, да, должен быть, а какой-то точный. Мгм. Рас рассеянным, да?
Ам, а, сама вот эта лампа, ты же понимаешь, что бывает холодного такого голубого свечения, а бывает тёплого жёлтого свечения. И вот сама лампа должна быть именно вот жёлтенькой, потому что когда она жёлтенькая, от неё прям вот теплом п пахнет. Чувствуешь что этот этот цвет.
М. Да. М, м. Да. У меня абсолютно точно такие же ощущения, потому что тоже люблю, когда, а, дома есть вот такой точечный свет где-то в уголке. Лампа или торшер какой-то, э, который вот именно таким, когда выключается свет и он в уголке так светит, как, э, такая луна, такая тихонечко. Ну, и романтика появляется, конечно. Какая-то. Можно даже стихи писать. М.
Мгм. Да-да-да. Да-да-да. Ага. Да, вообще, э. <laughs> Да, я вот, а, понимаю, что, м, не люблю пв свет на потолке. Особенно, если он там такой холодный, а вот с этим холодным свечением. Прям ух, ух. <laughs> Он скорее меня охлаждает, чем вот какое-то тепло навевает. А лучше включить несколько разных источников, и тогда будет особенно приятно.
Мгм. Ну хорошо. Н-да. С свет это, конечно, да, создаёт уют, эм, м, такое значимая значимая часть дома. Но, а, вот такой вопрос. Для тебя что важнее? Даже не не что важнее, а вот не конфликтуют ли эти понятия для тебя, уют и порядок? Вот для тебя уют равно порядок? Или всё-таки, когда такой немножко беспорядок, но родной, когда немножко что-то где-то валяется, но ты уже к этому так привыкла, что это вот делает для тебя дом домом?
Мгм. М. <chuckles> Мгм. Ты знаешь, а, я, наверно, бы, э, назвала этот порядок творческим беспорядком. Вот когда знаешь, это вот, э, на грани, да. То есть ещё не сказать, что, э, вот всё захламлено и пройти невозможно, а. Если вот, это не так, то, то, пожалуй, это, э, это больше про уют. Потому что когда идеальная чистота, когда нет никаких безделушек и какие-то, вот, совершенно голые поверхности. Но как бы, вот, получается немножко так одиноко как будто бы. Тут не столь уютно, сколько. <laughs> А, у подушечка криво лежала, да, что-то там может быть, а, ну, какие-то, м, мелочи тоже лежали, а, м, украшали бы это пространство. Потому что, ну, иначе какая-то такая, не знаю, стерильная операционная как будто бы создаётся. Н не знаю.
Мгм. <chuckles> Нужно, чтоб подушечка <chuckles> криво лежала, да, вот так. Мгм. Ну. Да, я с тобой согласен абсолютно, потому что когда всё идеально, все приборы лежат, э, там по линеечке, и это вот немножко дискомфорт дает. А ты как-то, м, меняешь обстановку, допустим, к приходу гостей. Вот. У тебя твой уже сформировался уют дома, да, а атмосфера, то есть где-то подушка лежит, где-то плед. Они, конечно, валяются там на диване или еще где-то, но это твоя комфортная среда. Вот. И если придут гости, ты всё это всё-таки прибираешь или оставляешь так, как вот есть в твоем н настоящем доме, в твоем понимании, как всё должно быть.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Я скорее не подстраиваюсь под гостей. Ты знаешь, я могу в одном случае подстраиваться. Например, если, а, я периодически, э, люблю передвигать мебель. Э, менять там диван с креслом, м, местами, да, если это возможно там. Ну вот, ну хоть что-то, вот, в чтобы хоть какая-то была там движуха. <laughs> Не знаю.
А. <chuckles> Я не знаю откуда! Откуда откуда это берётся, я вот тоже не понимаю. У меня жена, я просыпаюсь в субботу с утра, а она говорит: нам надо передвинуть диван. Вот зачем? Куда? Он сто ну стоит, стоит ну вот с другой стороны будет. А ей да. Перевешивать телевизор, мне потом на другую стену, менять диван. Зачем мне это всё надо? Я не понимаю вот, э. Как это? Почему?
<laughs> <laughs> Ну, под поднадоело, поднадоело, да. И ты знаешь <laughs> <chuckles> А ав а, знаешь, а мне больше всего нравится вот эти ощущения, когда ты сделаешь перестановку и тебе так всё кажется непривычно, так всё удобно. И ты так думаешь:" <gasps> А почему мы сразу так не сделали?" Проходит какое-то время, потом опять возникает идея, а давай мы назад всё вернем. Возвращается всё назад и: "О слушай, как классно, да? И для чего мы делали эту перестановку?" И и каждый раз удивляешься этому. Ну, так вот. М, а, единственное, что для гостей я могу сделать, то есть, эм, скажем так, подосвободить пространство, да, если ожидается много гостей, и кажется, что хочется, а, больше воздуха. И я там могу вот, а, собственно пространство как-то, а, ну вот, переместить мебель ближе к стенам, чтобы было свободнее. Ну вот это наверно максимум, который мы так делали просто. А, у нас, а, в 1 из квартир, скажем так стоял шкаф, как такая перегородка, да. А, нам было комфортно, нам было удобно. Но когда мы приглашали много гостей, мы его немножко сдвигали, чтобы, э, ну, было просторнее, было удобнее. И, в общем-то, гости уходили, мы его обратно поддвигали, <chuckles> где нам надо, и, в общем-то, так каждый раз делали. Ну, это нормально, я считаю, вполне.
<laughs> <laughs> Мгм. Мгм. <chuckles> Ну тут. Да, это обычная ситуация. Да, это ну такая практичность, даже больше. А вот такой вопрос. Эм. Соседи, может быть, э, люди, которые живут рядом, они вот создают ли тебе уют? Когда ты возвращаешься домой и видишь, что там, не знаю, какой-то, а, сосед, с которым вы уже там 10 лет знакомы, стоит на балконе, там, курит как обычно или еще что-нибудь. Или там знакомая бабушка, и ты так уже чувствуешь, что вот я уже вот дома, здесь все свои. Вот захожу к себе домой, в свой подъезд родной. Или такого нет?
Мгм. <laughs> Интересно. Ой, слушай, знаешь, а при условии, что я, э, переехала, потом снова переехала. Я давно вот этого чувства не ловила, <chuckles> что это тот же сосед, что 10 лет назад. Я пока, знаешь, вот в, а, таком состоянии, что я пока узнаю соседей. Мы просто, ну, реально недавно переехали. Я пока ещё не всех выучила. Вот ближайших самых- окей, вроде бы почти выучила. <laughs> М. А вот, э, нет, ты знаешь, м, мне больше, наверное, доставляет
Ага. Н да. Мгм. Ну, а может, в из детства, может, такое воспоминание есть? Нет? Когда в жит ту?
С детства, м, нет, э, скорее нет. Э, и у меня, знаешь, а, ощущение какое вот, э, с домом и какой-то обстановкой. Это было очень странное чувство. А, в общем-то, мы с детьми переехали, ну, там почти 4 года назад. И, естественно, у них, а, вот эта обстановка вся сменилась. А, мы сколько-то пожили и, э, уезжали в путешествие. Возвращаемся через месяц после этого путешествия, едем вот в машине, подъезжаем к нашему городу. Они начинают замечать большое количество кактусов и начинают кричать: "Мы ура, мы приехали, да, мы дома!" <chuckles> Понимаешь? <chuckles> Для них вот кактус это теперь дом. Не какие-то там берёзки с осинками. И и вот в тот момент я поняла, что да, да, пожалуй, для меня это тоже уже вот, а, ассоциация такая. Когда я вижу вот эти наши кактусы, я понимаю, что дом близко. Э, вот, что вот я вот, я дома. <laughs> Странно, но это так. Мгм.
Ага. Так. <chuckles> <laughs> М. Ага. М. Мгм. Ну да. Это со временем, наверно, приходит, да сов когда проживешь уже достаточно большое количество времени. И, а вот как ты на новом месте? Ты говоришь, много раз переезжала. Как ты вот, э, всё-таки создание уюта, да, это вопрос такого достаточно продолжительного времени. Надо как-то обжиться ж, притереться. Вот, а. Как ты создавала уют? Вот первым делом приезжаешь на новое место. Вот что тебе обязательно нужно сделать в доме там?
Мгм. Да, да. Мгм. Ну ты знаешь, а, вот, я хорошо поняла с наших родителей, которые завешивали кор коврами всё, что можно было. Э, я поняла, что они, э, да, неплохо создают уют, <laughs> и я, мне кажется с ну я не повесила. Нет нет, ну боже, я ещё пока до такого не дошла. Но мы постелили ковёр, и мы сразу почувствовали, насколько стало уютнее. <laughs> Э, да, это было очень странно. Да, и ножкам тепло, да, и на душе тепло. Это было очень странное ощущение. Э, то есть я, знаешь, мне казалось, всю жизнь боролась против этих ковров, что: "Зачем ковры? Для чего? Кому они нужны? Никому они не нужны". И тут сама пошла на свои, да-да-да, за свои деньги купила этот несчастный ковёр и, м, была счастлива. <laughs>
<chuckles> Ты повесила ковер дома? А. <laughs> Ой, ногам тепло, душе тепло. Пыль собирать только. <chuckles> <chuckles> Ну то есть ковер этот, м, одно из, да, твоих приемов, да? Приехал в новую квартиру или дом, постелил ковер и уже всё не так плохо.
Э, да, как как будто бы, знаешь, он так ограничивает пространство, как-то вот, э, упорядочивает может быть его. Мгм. Да. Не везде. Не обязательно везде вешать, но вот в какой-то там гостиной всё-таки я бы, я я за то, чтобы был ковёр. Мгм.
Мгм. А, не в Ага. Ну хорошо. А вот телевизор для тебя является частью такого уюта, нет?
Вообще нет, нет, нет, нет, нет. И я, мы наоборот все телевизоры всегда сносим. <laughs> Да, мы, мы любим знаешь, а проектор. Его свернул. А вот, в общем-то, вот этот экранчик и, у, и нет. А на его месте висит карта, и мы на неё смотрим. Н надо посмотреть? Ты опять, э, развернул экранчик, и он у тебя есть. И, общем-то, да. Это, мне кажется, классная идея. <laughs>
А. Даже так? Мгм. А, ну это удобно, практично. <chuckles> Э, спасибо. Интересно было послушать про твои восприятия уюта, м. Спасибо большое за разговор.
Да, спасибо тебе за твои вопросы.